Ừm.
Thì nói chung là mình cũng thấy là mình vậy, nên là khi mà bắt đầu cảm thấy cạn năng lượng vui những người bạn của mình này và như kiểu là mình còn khi minh còn học đại học cũng rất là hay bay về quê, kiểu, là bay ví dụ 1, 2 tuần thì bay về một lần chơi như thế ấy. Mình thấy cũng rất là nhớ cái khoảng thời gian mình thực sự thì cũng, mỗi lần để mình có thời gian để dành cho gia đình và bạn bè của mình.
Ừm, ừm, thật ra thì cái việc mà tranh thủ để về nó là một cái việc rất là đáng quý nè.
Đúng rồi, và không biết là có cái cách nào để mình có thể là sắp xếp lại thời gian cũng như là có thời gian để dành cho bạn bè của mình. Và có một cái mà mình cũng rất là lăn tăn nữa nhá. Là bởi vì lâu lắm rồi mình không có gặp bạn của mình thì có cách nào để mình, kiểu là, hàn gắn cái mối quan hệ với bạn mình ấy.
Ừ. Ừm, ừm, mình biết rồi, thật ra á nha, mình nghe bạn kể như vậy, mình thấy là bạn là một người sống rất là có trách nhiệm luôn đó, trách nhiệm về chính cuộc sống của bạn nè, đúng hông? Cả về công việc và bạn cũng rất là quan tâm về những cái mối quan hệ thân quen xung quanh bạn nè. Cho nên á cái điều này khiến cho bạn mới là bối rối về cái việc là, ờ, có khi nào bạn chưa dành đủ thời gian nhiều cho gia đình và bạn bè hông nè? Ừm, mình sẽ gợi ý nha. Cái bước đầu tiên á thì bạn nghĩ sao về cái việc mà chỉ vô tình là, ờ, thường xuyên đó bạn, ơ, chia sẻ những cái hoạt động hằng ngày cơ bản của bạn thôi với những người bạn bè nè, hoặc là những cái nhóm chat chung á bạn. Đó, giả sử như hôm nay bạn có những cái dự án bạn làm tốt như thế nào nè, hay là có những cái lúc bị sếp la chẳng hạn, hoặc là việc mà bạn đi tập thể dục thêm hay là bạn đi đá bóng, thắng hay là thua cái trận đá bóng đó cũng được. Đó thì mình nghĩ đây là một cái cách đầu tiên nha, để bạn thường xuyên là giữ kết nối với bạn bè bạn, hông quá là trang trọng nhưng mà một cách nào đó chia sẻ những cái khoảnh khắc đời thường của bạn nè, với bạn bè bạn, thì bạn bè bạn cũng sẽ chủ động chia sẻ lại nè, đúng hông? Thì bạn nghĩ sao về cái việc này?